जी, जी। तो आप अच्छा बचपन में बचपन में आपका क्या सपना था? मतलब एक होता है ना बचपन वाला सपना, कि आप कुछ बनना चाहती हो? तो बचपन में आप क्या बनना चाहती थी?
उनका कंसर्न भी सही है। हुँ। हाँ, बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती जाती थी वैसे तो, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा होती थी। और मेरे दादाजी भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि हाँ, नहीं तू तो डॉक्टर बनेगी, और तू मेडिकल ही लेना मतलब बड़े होके। उस टाइम पता तो होता नहीं था कि मेडिकल क्या होता है? और, मतलब पर बचपन के सपने ऐसे ही होते हैं बाद में आके तो बहुत कुछ बदल जाता है।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। नहीं, बच एक बचपन में होता है ना की जैसे वो एक घर का सेट ला के दे देते हैं, घर-घर खेलते हैं। <laughs> आ आपने भी घर-घर खेला है?
हाँ। हुँ, हुँ, जी। तो हाँ, खेला है बहुत। बहुत सारे किचन सेट लेकर आते थे मेरे सारे रिलेटिव्स और मतलब उम, किचन सेट लाते थे। फिर मैं बहुत ज़िद करती थी कि नहीं मुझे डॉक्टर सेट चाहिए, जी।
हाँ। ये भी जी। ये त जी, ये भी एक तरह का टै ये भी एक तरह का टैबु है ना कि जैसे लड़की है तो उसको किचन सेट ला के दे दिया।
हुँ। हाँ, वैसे बचपन में बहुत सारे लोग लेकर हूँ, लेकर आते थे। लेकिन मैं ज़िद करती थी कि मुझे डॉक्टर सेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें क्या है?
ये तो बेसिक कार्य है हमारे समाज का, हाँ। हाँ। क्या बात है, क्या बात है।
हाँ, तो मतलब एक वो चीज़ पहले से थी मन में, लेकिन अब नहीं है। अब मैं नॉन-मेडिकल लेके बैठी हूँ।
अच्छा, कुछ एक ए जैसे एक ये रहता है कि हाँ। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रही हैं?
मैं, अपने बैचलर्स कर रही हूँ इस टाइम।
ओके, ओके। अगर आप अ, इंटरेस्टेड है शेयर करने मे मतलब कौन-से सब्जेक्ट में?